Ah, siguro yung pinakamasaya siguro pag pinaghahanda ko ng birthday yung anak ko. Siguro iyun na yung mm. Kasi siguro sa bata napaka-espesyal no'n, eh, lagi niyang naaala yon la yung birthday. So, parehas kami ng ano ng pagse-celebrate dahil nga sabi ko nga ang birthday dito parang yung celebrant yung espesyal. Pinapakita namin lahat sa paligid niya na siya yung pinaka-espesyal at pinaka-effort kami pag birthday niya. Do'n mo lang talaga makikita na parang masaya kami lahat na gumagawa nagre-ready ng regalo nagbibigay yung mga tita niya ng regalo na lagi niyang inaasahan. Tapos i iyon lang talaga yung parang magaan sa akin na ipaghanda kasi yung iba sa totoo lang parang napipilitan ako kasi meron pang isa bukod dun sa Chuseok meron pa sila, eh, yung Chinese New Year parehas din yun tatlong araw din yun. So aside from that <laughs> parang lahat burden nung thanks nung ano nila nung paghahanda maliban do'n sa birthday ng anak ko. So, iyun lang talaga yung nae-enjoy ko actually, 'di ba? <chuckles>
Oh. Wow! Oh, my God! Mm. Pero ang saya-saya naman no'n, 'no? Na talagang espesyal na espesyal ang inyong baby. Mm. Iyo
Hmm. Mm, oo. Tsaka ano lumaki naman siya sa dalawang tradisyon din, hindi ko naman parang lalo pag Pasko pa as much as possible sinusunod ko yung tradisyon natin pag Pasko n n lumipat na nga kami ng bansa ngayon pero yung tradisyonal na Pilipino tapos pagka may grupo community dito ng Pilipino na nag-aano nagpapasko su sinasama ko silang dalawang mag-ama. Kasi iba yung warm oo, iba yung kasiyahan, may videoke mahaba yung oras, nagbibigay ng regalo maraming pagkain, 'di ba? Hindi lang siya pang-couple, so, lahat kayo <chuckles> lahat kayo nag-e-enjoy. Oo, family talaga yung sentro. Yun yung pinakamahalaga sa'kin. Mm.
Mm. Ayt Yun. Yes, kung family yeah, nag-e-enjoy talaga. Yes, oo number 1 talaga yung pamilya dapat 'yan ang priority. Maraming salamat, ah, sa usapan natin today.
Mm.